Mh. Esatto sì.
Di lunghe di lunghezza, di difficoltà quindi per quello. Anche tu vedi tante serie TV invece?
Sì Ma in realtà in questo periodo, appunto, non non troppe no.
Okay.
Di solito qua mentre facevo no mentre facevo l'uncinetto, magari sì, prima sì, però, mhmm
Non è la tua Okay.
Appunto, adesso a posto di vedere serie, studio al posto di quindi
Okay, che studi di bello?
Io scienze dell'educazione e formazione.
Ah, che bello, quindi vuoi lavorare con i bimbi.
In realtà con gli adolescenti ne nelle case famiglia, sì.
Con gli adolesc dimmi. Impegnativo.